Ja, du ähm, du hast es wahrscheinlich auch so gebucht, dass du, ähm, auch zwischendrin mal ein Tag Pause machst, ja?
Ja, äh, also, übermorgen oder, ne, 25. Juni, da habe ich dann 2 Nächte an einem Ort. Und i
Mhm. Okay.
Das ist auch äh, wenn man so eine lange Reise macht, arbeitsbedingt, dann braucht man auch mal solche Tage und die hatte ich auch schon vorher im Laufe dieses Monats, dass ich mal einmal 3 Tage an einem w Ort war, an 'nem anderen Ort 2 Tage.
Ja. Ja. Und da suchst du dir da suchst du dir dann so 'n Ort aus, der, äh, dich besonders interessiert, oder wahrscheinlich?
Ja, genau, und der auch auf der Strecke hier liegt. Ich berichte ja über den EuroVelo im Baltikum und, äh, dann, ähm, suche ich mir natürlich Unterkünfte an den Etappenzielen.
Ja. Mhm.

Ah, okay. Okay. Ähm, und sind da auch größere Städten auf diesen auf diesen Etappen?
Ja, da waren auch größere Städte dabei, auch Hauptstädte. In einer dieser Hauptstädte, da endet dann die Tour und da habe ich auch 'n City Apartment mit allem, was man so braucht und hoffentlich auch gutem WLAN, dass ich wieder arbeiten kann. Denn, äh, wenn ich weiß, ich kann arbeiten und das Geld kommt rein, äh, das entspannt dann meine Seele, weil ich weiß, ich kann mir auch weitere Trips leisten. <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist die Sache mit der Arbeit, dass, ähm, ähm, wenn man wenn man selbstständig ist, dass man dann äh, die Arbeit ist dann irgendwie die beruhigt einen auch. Also, bei mir grade würde ich sagen
Genau. Ja, mich beruhigt es, wenn ich welche habe.
Genau, genau. Das, äh, wollte ich grade sagen, dass, ähm, die die Arbeit selber ist nicht so stressig, wie wenn man keine Arbeit hat.
Ja, mich stresst es sehr, wenn ich Durststrecken habe und die gehabt, ähm, besonders im Jahr 2024. Dann wurde es aber schl
Ja?
wieder 'ne Strecke. Aber ich, äh, weiß auch, dass ich das alles irgendwie überwinden kann. Das ist bisher immer so gewesen. <chuckles>
M Okay. Was war äh, ich habe es nicht verstanden. Was war in 2024?
Also. Ja, Durststrecke, dass das mit der Arbeit nicht so klappte. Und, äh, ich war aber früher viel gestresster, was das angeht. Ja, und ich habe jetzt schon
Mhm. Darüber? Mhm. Und wie kommt es? Wie hast du deine Einstellung geändert?
hm, weil ich, äh, erfahren habe, dass ich jede Schwierigkeit irgendwie meistere und dass das Leben immer irgendwie weitergeht. Ich glaube da an so 'ne Art innere Führung und, äh, deswegen gehe ich entspannter durchs Leben. Obwohl diese Stresssituationen nicht so ganz auszumerzen sind.
Ah, okay. Mhm. Cool. Also, ja. Ja, so in der Situation, da, äh, ist es dann immer noch schwierig, das, ähm vielleicht sich davon abzulenken, aber es geht dann schneller wieder weg, l oder? Und es ist nicht mehr so intensiv.
Ja. Ja, genau. Ich, äh, schaffe mir dann auch, ähm, Entspannung dadurch, dass ich einfach mal in 'nen Wald gehe zum Bei Enkel, dem ich spazieren gehe oder auch, äh manchmal hat man ja hier auch auf dem Fahrrad Strecken, die ganz entspannt sind, wenn zum Beispiel kein Weg W Wind weht und der Autoverkehr gering ist, die Natur schön, dann kann das sehr wohltuend sein.
Mhm. Mhm. Oh, ja, auf jeden Fall. Ähm
Ja, also, wenn ich nicht grade auf so 'ner längeren Radreise

Hallo.
Hallihallo, na? Alles klar bei dir?
Ja, ähm, alles ganz okay.
All heute schon gea
Ah. Ähm, heute nur heu äh, heu heute habe ich bisher
arbeitet entspannt?
ich bin heute spät aufgewacht tatsächlich, äh, ähm.
Ah ja. Ich habe heute auch etwas länger geschlafen. <chuckles>
Ja. Ja, manchmal braucht man das irgendwie.
Das finde ich auch. Ich ich war so aktiv in den letzten Tagen und da brauchte ich spa äh, so so Entspannung und, äh, Erholung von der ganzen Bewegung, die auch mit meinem Job verbunden ist. Und ja, ich genieße das grade sehr, äh, schöne Wohnung zu haben, wo ich auch mal mich hinlegen kann, Füße hoch und 'n Film gucken. Also, das brauche ich auch manchmal, wenn ich zu viel gearbeit habe tet habe und aktiv war.
Mhm. Mhm. Ah. Dann Mhm.